Ciao. Ciao.
Ciao. Ciao, va tutto bene?
Tutto bene grazie, c'è un bellissimo tempo, quindi son felice. <chuckles> Tu?
Eh, dai, sai che da me un po' meno. <giggles>
Mh-mh. Ah, peccato, peccato. Eh qua ha diluviato ieri, ma tipo tutto il giorno, quindi ecco oggi almeno un po' di sole. Mh-mh.
Sì, proprio al nord e in in questa settimana c'è stato sole, pioggia, nuvolo, di tutto.
Eh, sì, no infatti continua ad alternarsi, domani ho visto che c'è un temporalone pazzo, quindi vabbè andiamo bene. Okay. <chuckles>
<chuckles> Esatto. Infatti con questo tempo, diciamo un po' cupo, mhmm, per me ovviamente, ehm, stavo pensando al contrario, a qualcosa di bello, no, della mia vita che mi è successo, in particolare i viaggi.
Mh. Sì. Ah, dai. Mh-mh. Okay, viaggi, sì.
Dato che io son stata fortunata, ho viaggiato molto e stavo pensando alle persone che ho incontrato durante questi viaggi, e a cui poi per forza di cose ho poi dovuto dire addio. A te è mai successo di dire addi addio a qualcuno? Sì.
Mh-mh. O okay, okay, sì. Sì, sì. A me è successo in realtà, ecco. Tra l'altro anche recentemente, perché a settembre sono andata a studiare in Irlanda per 9 mesi, e sono tornata giusto un paio di settimane fa, per dirti. E quindi, ecco, sicuramente è stata davvero sì, sì per l'università. Ero contenta di tornare però è stato particolarmente nostalgico, un po' per le persone che ho conosciuto, però soprattutto per la famiglia da cui sono stata, perché io ed altre studentesse francesi abbiamo affittato stanze in questa casa, di una coppia con una figlia di 6 anni, e inevitabilmente ci siamo un po' affezionate tutte alla fine, no, facevamo un po' di cose insieme in famiglia, eccetera. E ecco quindi è stato particolarmente triste, anche per la bambina che comunque si vede che si è si era affezionata m molto, quindi sì, sì, mh-mh. Ecco.
Mh. Okay. Okay. Oh cavolo. Ma per l'università? Ah, okay, okay. <clears throat> Erto. Ah okay. Okay. Oh. <chuckles> Ma certo. Sì. Eh, poverina. <giggles> Certo. Ma anche anche a me è successo; ma poi, cioè fa "abbastanza ridere", tra virgolette, perché anche io volevo parlarti appunto di, ehm, un'esperienza ch'ho fatto in Irlanda. Ehm, eh sì, perché e cioè la mia ovviamente è s non è stata di 9 mesi a eccetera, perché anch'io adesso sono all'università ma sono al primo anno, quindi questo tipo di stage non li ho ancora fatti, diciamo.
Mh-mh. Ma dai! <chuckles> Sì. Mh. Certo. Mh-mh.
Ehm, però ho fatto, appunto, credo fosse alle superiori sì, ehm, proprio 2 settimane comunque nel in Irlanda nel in estate.
Sì. Okay. Sì. Mh-mh.